A desculpa que essa mulher deu, foi que o gato era muito arisco, e que, eh, o gato ficou embaixo de um móvel a noite inteira, que não sei o que lá, e que ela já tinha um gato, que blá-blá-blá, e tipo, é óbvio, é um gatinho bebê.
Hum. Uhum. E ainda estava amedrontado, exatamente, bebê, gente. Até porque
Exato. E foi É. É ób
Nem precisava, ele tinha que ter um tempo, né, de de de a de adaptação, ainda mais ela, que ela já tem gato, é até estranho isso, né.
Uhum. Uhum. É, ela já tinha um gato adulto, porque o o gatinho não não interagiu com o gato dela, e não sei o quê, não sei o que lá. É óbvio que não. É é a coisa assim, eh eh, 1 mais 1, sabe. E aí, essa pes
Com certeza não. Uhum. Alguém pode ter falado, alguém pode ter criticado, ou sei lá, alguma coisa assim, porque pra ela tomar essa decisão.
Eu acho que é aquelas pessoas mais velhas, que acham que a vida é um filme, sabe assim. E que os gatos iam se encontrar e magicamente virar amigo. Aham, e não é assim. Não é assim com os animais.
<laughs> Iam se amar. Hum. Nem a gente, nem o ser humano é assim, imagine com os animais, né, então pelo amor de Deus.
Exatamente. Se a gente, quando a gente vai pra um ambiente novo, a gente fica meio acuado, imagine um gato. E ainda mais por tudo que ele tinha passado no dia anterior, na estrada, o barulho, o medo. Estava quente, era no auge do verão, quente, quente, quente, quente.
Sim, sim. Hã. Ai. Uhum, uhum.
Aí, essa e e essa minha vizinha chegou lá, você não vai eh, "calma que piora, calma que piora". A mulher enfiou o gatinho numa sacola de plástico de supermercado, e devolveu o gato, dentro da sacola.
Ai, sério? Hum, uhum. Gen Meu Deus, é sério que ela fez isso? Você estava presente?

"Não importa onde esse gato esteja, esse atum vai cheirar e ele vai sentir.", só que o gato estava com muito medo. Aí a gente pensou, pensou, pensou, e aí o que que a gente fez? A gente começou a pesquisar na internet, e aí de deu um estalo, não sei quem foi que teve a ideia, a gente colocou "miado de gato" no telefone
Uhum. Hum. O que? Uhum, hum.
colocou a porta, assim, meio f meio encostadinha, eh, a porta do mun do motorista, e ficamos ali de olho, para ver se ele saía, porque o problema é que ele estava em um lugar, que a gente não conseguia enfiar a mão para pegar ele.
Uhum. Hum.
Eles precisava sair
Joia, certo.
e elas não conseguindo e não sei quê. Aí eu pi peguei, fiquei ali quietinha, as 2 lá, confabulando e eu só quieta. Aí eu agachei, fiquei olhando pela frestinha, na hora dos miados de gato, ele miava de volta. Então, eu sabia que ele ainda estava ali, que ele não tinha saído do carro
Uhum. Hã. E aí, então, a ideia foi botar o cheiro do atum, e aí o miado do gato ele tem que defender a comida? Uhum.
Miados de gato, porque foi só procurar Não, e pra ele não, ne nem só pra defender a comida, porque aí ele estava com medo, talvez, com outros gatinhos ele se sentiria, eh, seguro. E aí ele saiu pra quando ele saiu pra ele me viu, porque oi eu abri ti eh, bem devagarzinho a porta. No que ele me viu, ele não conseguiu voltar para onde ele estava, ele foi para o banco de trás. Aí eu já comecei a acenar, sem fazer barulho, assim, sabe quando você quer gritar e você não pode? Tipo: "O gato saiu!" e elas lá confabulando peito e eu dass agindo. Aí, quando ele viu que estava todo mundo, ele tentou passar do banco de trás onde ele estava, né, enfiado embaixo, para o banco da frente. Eu, como uma ninja, enfiei na minha mão
Se sentir à vontade. Ah, joia. Bacana. Entendi. Uhum. Hã. Ai, gente. Aham. <laughs>